Und die Lebensqualität ist höher, weißt du? Äh, ja, ja, genau. Und, ähm, ja, aber weißt du, hör mal zu, äh, mal das äh, träumen wir mal zur Seite. Du sagst Karibik. Ich würde, äh, mich nicht nur auf die Karibik, ähm, konzentrieren, sondern auch woanders in der Welt, wo das Wetter gut ist, okay? Und und wo das Wetter, und und wo die Natur wie in der Karibik ist, es ist nur eben nicht die Karibik. Ähm, nur mal so als 'n Seitenkommentar.
Ja. Ja, ja, ja, ja. Ja, okay, okay. Und was würde dir denn jetzt so einfallen?
Ja. Zum Beispiel, ähm, weißt du, wo, ähm, äh, de die Hauptstadt ist Nouméa. Das ist 'ne ist 'n französisches bei nördlich von Australien.
Okay.
Ähm, ist 'ne französische Kolonie und da kannst du einfach so hingehen, weil du ja Europäer bist.
Oh, oui, oui, les Baguettes, äh v äh avec j jambon et fromage, s'il vous plaît.
Äh, I <laughs> Ja, du kannst von z kann ich nicht mehr. Ähm.
Na, ja, weil ich kann ich nicht. Das war das, was ich in der französischen Karibik gelernt habe. Ich war auf Guadeloupe und dann da hat das gereicht, um zu überleben.
Ach so. Äh Ähm, j ja, aber es die die die sprechen ja meistens Englisch, weißt du? Oder, ähm, auch, weißt du hör mal zu, ich war viel in Australien. Da ist da im Norden ist ja alles, äh, tropisch, okay? Und leer von Leuten, also, es sind kaum Leute da. Da das musst du dir mal angucken.
Mhm. Jo, da de da weiß ich aber nicht, ob ich mir da reinquatschen lasse, weiß weißte? Und dann n nämlich dieser Traum Karibik, der den kann, glaube ich, keiner umschmeißen. Auch wenn's interessant ist, was du sagst. Ich habe auch über Thailand nachgedacht schon, ne? Also, äh, ist ja w wohl auch 'n ganz wunderbares Land, Thailand. So, ähm
Ja. Ja. Also, es ist nicht nur das Wetter. E Ja. Also, es ist nicht nur das Wetter, sondern auch die die Geografie, sagst du dann, dass dein Traum ist.
Ich habe mich da so wohlgefühlt und die Menschen waren so herzlich, also, klar, das wären sie woanders auch. Ich na, ich h ich habe mich dann vielleicht verliebt und dann ist es damit zum Traum geworden.
Ja. Mhm.